Okay.
<chuckles>
Ti ascolto. <laughs>
Perché ho scoperto, sempre per il fatto che volevo fare il tiramisù e non avevo i savoiardi, la realtà dei fatti è che volevo fare il tiramisù e non avevo i savoia
<laughs>
Ho aperto avevo tutto, ma mi ero dimenticata di comprare sti benedetti savoiardi.
<laughs>
E dico: "Adesso con cosa lo faccio sto benedetto tiramisù?" Con l'aria, anch'io. No, ho aperto il famoso la famosa dispensa e ho trovato questa confezione di Oro Saiwa, ho detto: "Ma sì va beh dai, facciamo una prova, nel senso il biscotto è biscotto, sì va bene, non è l'oro non è, mhmm, savoiardo, ma in qualche modo ci proviamo".
Con l'aria. <chuckles> Okay.
E ti assicuro che è venuto ed è il mio cavallo di battaglia. Io il tiramisù non lo faccio coi savoiardi, lo faccio con gli Oro Saiwa, da sempre ormai.
Coi savoiar Meraviglioso. Sai qual è il prossimo step?
Qual è?
Usare la birra scura al posto del caffè.
Ci dovrò provare. Ecco, una variante una variante che non amo è il tiramisù alla frutta.
<chuckles> Tipo la guinness. Mh, ma io penso di non averlo mai mangiato proprio per partito preso, però il birramisù ha un suo perché.
Mh, no. Io ho assaggiato Io ho assaggiato quello alle fragole e ho ne ho assaggiato uno all'ananas, devo ammettere che, ahimè, non ti danno la stessa soddisfazione. Poi considerando che io negli anni ho scoperto di essere intollerante al latte e di conseguenza non mangio neanche più quello normale, ma mi piace tantissimo farlo.
Ah.

Devi necessariamente utilizzare le quantità precise che ti vengono dette. La pasticceria non si va a sentimento
Mh.
come si fa solitamente nel resto dei piatti, no? Che uno magari a sentimento mette più di una cosa, meno dell'altra, ehm, somma
Sì, ci sta. Mh-mh.
La pastic
Sì, diciamo che te la puoi un po' arrangiare, invece in pasticceria se non segui le dosi sei un po' spacciato, mh-mh.
Non ti arrangi. Non ti arrangi perché non ti viene.
Mh. Se ti dirò un piatto che secondo me puoi anche cucinare con l'aria, che sono i pancake, ehm, quelli secondo me puoi andare ad occhio. <chuckles>
Ah sì assolutamente sì, quelli assolutamente sì, poi che te ne viene uno più grosso, uno più piccolo, uno meno dolce, uno un po' più dolce quello è come il tiramisù.
Su quelli Sì assolutame <laughs> È vero, è vero l'altra cosa in cui più o meno diciamo che che puoi andare a occhio è è il tiramisù. Però i pancake, devo dirti, ho imparato veramente a farli con nulla. Una volta mi è venuta voglia di pancake, non avevo niente in casa, se non latte di soia e farina e in qualche modo son riuscita a fare dei pancake decenti. <laughs>
È il tiramis <chuckles> Beh sì, poi ovviamente uno apre quello che c'è, si fa di necessità virtù eh, assolutamente. Però, per dirti, il tiramisù è un'altra di quelle ricette io il tiramisù lo faccio con, ehm, senza pesare assolutamente nulla.
Vero, vero, vero. Ah u a occhio anche quello.
Il tiramisù si fa 4 uova
Okay.
si dividono i tuorli dagli albumi
Mh-mh.
nei tuorli si mettono 4 cucchiai di zucchero